Ya, benim son zamanlarda özellikle, böyle, son birkaç aydır, eee, para yüzünden, böyle, yaşadığım birkaç anlaşmazlık var ve bu beni gerçekten içten içe kemirmeye başladı. İşte, eee, sevgilimle, böyle, eee, yaklaşık, eee, 1 yıldır, eee, birlikteyiz ve, hani, şöyle bir durum da var. Hani, ilk zamanlar, böyle, biraz cicim ayları vs. böyle, her şey gayet, eee, güllük gülistanlık ilerlerken, işte, eee, bir olay patladı, hani, özellikle tatil, eee, durumunda. Şimdi, eee, bakıldığında, hani, eee, Avrupa'da yaşıyorum ben bu arada. Eee, yani, eee, işte, s e sevgilim de, eee, Batı Avrupa'da, eee, bir milletten, öyle söyleyeyim. Eee, ki şöyle, hani, mesela, tatildeyken, eee, işte, e bakıldığında, işte, birimiz bir şeyi ödüyor, hani, daha sonra diyoruz ki, hani, tamam, hani, bir şekilde, eee, i gi biz şey yapabiliriz, hani, tekrar ödeyebiliriz vs. Şimdi tatilde çoğu şeyi ben ödedim. Hatta neredeyse sevgilim hiç elini uzatmadı öyle söyleyeyim ki daha sonra, hani, emm, bir yerden, mesela, su aldık, eee, ve, işte, su alırken, işte, eee, bana şey dedi, işte, o su, i iki euroydu. Dedi ki, e o €2'yu, eee, ödesene, dedi ve ben böyle, bir anda cinne cinnet geçirdim. Tatilde, yani, çoğu şeyi ben ödemişim. Eee, daha sonra şey dedi, eee, hani, "Bak, tamam, farkındayım; birçok şeyi sen ödedin." vs. ama hani, eee, bu para sorunu olmasın diye böyle bir, Splitwise diye bir uygulama varmış. İşte, hani, eee, işte, masrafları, eee, bölmek, eee, adına, böyle, bir uygulama varmış. E, ben dedim ki, yani, bir €2 suyun lafını mı ediyorsun, dedim. Hani, gerçekten bakıldığında. Eee, ben hatta dedim ki şey dedim, anlaşırız, hani, bir dönelim, hani, ş eee, yaşadığımız yere, hani, çünkü başka bir ülkeye gitmiştik, İspanya'ya gitmiştik. Dedim ki hani bir tatil bitsin daha sonra, hani, eee, paranın lafını daha sonra yaparız, dedim. Ama o anda, böyle, eee, şey deyince, hani, €2, eee, deyince ben, böyle, biraz cinnet geçirdim ve, hani, bu, eee, son zamanlarda sık sık artmaya başladı. Bu yüzden de bir sana, eee, danışıp varsa tavsiyelerin onları dinlemek isterim.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Tamam. Tamam. Anladım. <chuckles> Tamam. <chuckles> Evet. <chuckles> Tabii ki. Eee, yani, çok anlaşılabilir bir, eee, durum bu. Çünkü, eee, işte, Türkiye'den, eee, Avrupa'ya taşındıktan sonra birçok insanın yaşadığı gerçekten bir, eee, aslında, bir şok bu. Çünkü, iii, Türkiye'deki kültürde, hani, böyle, insanlar beraber yiyip içtikten sonra hesabı ödemek için kavga ederken, eee, hani, yok, "Ben ödeyeceğim!" yok, "Sen ödeyeceksin.", yok "Senin cebinden para çıkmasın." diye, eee, kavga ederken, eee, Avrupa'da o, cidden 2 euronun bile, eee, gerçekten böyle tartışılması, tartışma konusuna dönüşmesi, emm, cidden anlaşılabilir bir, eee, aslında, farkındalık ve bununla alakalı rahatsızlık duyman da çok normal. Emm, bunu genel olarak, eee, sevgilinle yaşadığını söyledin ama, eee, bunun dışında aslında bu sonradan gerçekten taşındıktan sonra kültürel olarak genel olarak yaşadığın bir şey mi hep böyle, arkadaşlarınla da yaşıyor musun yoksa daha çok seni rahatsız eden kısım, bu, sevgilinle yaşadığın kısım mı?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Haklısın. Doğru. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Ya şöyle: Tabii, arkadaş kısmında, ııı, çoğu zaman, hani, mesela, herkes kendi ödediğini ödüyor. Tabii, eee, yeri geldiğinde, işte, arkadaşım rica ediyor veya, işte, ben rica ediyorum. Eee, o an, mesela, borç kapanıyor ki, işte, arkadaşlarım da genelde kendi, eee, yediklerini kendileri ödüyorlar, hani, şey yapmıyorlar, hani, eee, bende yok vs. ya da tabii, ben de bakıldığında yani paranın lafı olmaz ki zaten, eee, şey derler, "Ya, para elinin kiridir." diye, gerçekten de öyle. Eee, ama sanırım, ııı, daha çok böyle, sevgilimle yaşamaya başladım ve hani bu en son, eee, tatil olayı olayında, işte, bu €2, eee, suyun lafını yapınca benim orada böyle, eee, asfalyalarım alttı diyebilirim. <chuckles>
Doğru. Hı hı. Hı hı doğru. Hı hı. <chuckles> Anladım. Yani, çok anlaşılabilir. Çünkü özellikle bir de böyle duygusal bir şeyler yaşadığın bir partnerinle beraber bunu yaşayınca, eee, cidden garip e gelmiş olabilir sana. Çünkü, eee, bahsettiğin gibi birçok şeyi zaten sen ödemişsin. Eee, sen bunun lafını hiç yapmamışken tapta bunun lafının yapılması, böyle, birazcık kötü hissettirmiş olabilir seni gerçekten. Peki
Evet. Doğru. Gerçekten öyle.
emm, tatilde olduğunu, tatilde yaşandığını söyledin bunun. Sonrasında çözdünüz mü? Çözdüyseniz, eee, nasıl bir adım attınız? Bu bahsettiğin uygulamayı kullanarak mı, eee, çözdüğünüz? O nasıl oldu?
Hı hı. Ya, tabii, ben o an, hani, €2'yu duyunca dedim ki <chuckles> "Al bu €2'yu ne yaparsan yap." dedim, yani. Tamam daha sonra, işte, tatil bitti vs. Hani, biz geldik, ııı, ki ben zaten, böyle, beş karış, ııı, suratım. Hani, sevgilim de sordu, ne var falan. Hani, böyle, şey gibi sanki hiçbir şey olmamış gibi, hani, ne var diye sorması da o anda beni <chuckles> zaten yine, eee, daha da sinirlendirdi. Hani, ben de dedim ki böyle böyle olmaz dedim, hani, para gerçekten finansal konuda, eee, bunların lafını ben yapmıyorum ama, tabii, sen daha rahat hissetmek istiyorsan, eee, biz bu uygulamayı kullanalım vs. Tamam, biz bu uygulamayı da kullandık ama baktım ki şöyle bir durum var, hani, emm, Splitwise'da, işte, eee, o, ııı, tutarı yazıyor, işte, ne kadar ödemen gerekiyor, ne kadar, işte, böyle, bir ortak hesap gibi düşün ya da ayrı a hesapları, eee, kıyas ediyor. E, şimdi ben, mesela, borcumu ödüyorum düzenli. Hatta, yani, sevgilime de borç ödemek ne kadar, hani, kulağa, böyle, saçma gelse de evet borcumu düzenli ödüyorum. Ama o hiçbir zaman elini, iii, dokundurmuyor. Bilmiyorum nedense, işte. Ben hatırlatınca, hani, eee, böyle, bir O uygulamada şey de var hatırlatma butonu da var. <chuckles> Hatırlatınca, yani, ödemeye başlıyor ki bu da benim canımı sıkmaya başladı. Hani, ben o isteyince, hani, veya talep edince çünkü öyle bir durum da var uygulamadan talep de, eee, yollanılıyor, işte, hatırlatma babında. Hani, ben ödüyorum ama, eee, işte, ona gelince, eee, olmuyor, yani. Bir türlü, eee, bu denge, eee, kurulmamış durumda ki, işte, bu da, aslında, benim canımı sıktı. Hani, e, belki de açık bir şekilde t konuşmam gerekiyor herhâlde. Tam bilmiyorum ki, hani, dediğim gibi be benim için para hiç, ııı, lafı bile olmaz ama gerçekten can sıkıcı bir durum.
<chuckles> Hı hı. He evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Doğru. Emm, yani, anlayabiliyorum. Evet, ödemeyi, iii, hani, sen s yine tırnak içinde borcunu, eee, ödüyorsun hemen fakat senin hatırlatman gerekiyor. Dolayısıyla karşı taraf belki, iii, birazcık tek taraflı düşünüyor bu konuda gibi hissediyor olabilirsin gerçekten, iii, anlayabiliyorum. Bu sadece tabii ki, karşı tarafın belki, iii, borç konusunda, iii, ki genel karakter özelliği veya, böyle, iii, belki sorumluluk eksikliği de olabilir. Hani, çok art niyet aramasan da, iii, aramakta da, hani, haklısın tabii ki ama bazen, iii, öbür taraftan da bakmak gerekiyor. Hani, sadece bir, iii, belki inşa etmesi gereken bir alışkanlık olması, eee, gerekebilir bunun. Fakat aslında farklı bir şey tavsiye edeceğim. Şimdi bu bahsettiğin uygulamadan kadarıyla, iii, sen yine kendi hesabından ödemeler yapıyorsun ve, emm, o ödemeleri bölüştürüyorsunuz anladığım kadarıyla. İii, bazı fa yine farklı finansal uygulama önereceğim ama, emm, bazı finansal uygulamalarda 2 tarafın da ortak ağı kullanabileceği, hani, ortak harcamalar için kullanabileceği bir ortak hesap açma fırsatınız oluyor. Yani, kendi hesabınızdan eşit miktarda parayı harcamadan önce oraya atıp, ımm, oradan oluşturacağınız bir sanal kartla veya, eee, işte, iii, isterseniz fiziksel bir kart da sipariş verebiliyorsunuz. Eee, ortak atacağınız parayı sadece ortak, iii, harcamalarınız için, t aynı karttan kullanacağınız için aslında kimse kimseye borçlu olmayacak, hani, ortak bir bütçeniz olmuş olacak böylece. İii, bunu aslında kullanmayı deneyebilirsiniz belki.
Hı hı. Haklısın. Olabilir. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hımm. Evet. İyiymiş. Bak bunu bilmiyordum. Evet. Eee, bu uygulamanın adı nedir ve, hani, detaylı bir şekilde açıklar mısın? Çünkü daha önce duymamıştım, işte, eee, sevgilim önerdi "Splitwise'ı." Ben, "Tamam." dedim. Hani, ııı, belki bir işe yarayabilir ama, ııı, bizde maalesef işe yaramadı ama senin de, eee, farklı bir, eee, bahsettiğin gibi bu ortak hesap açma, eee, yolundan ilerlersek, eee, iyi olabilir gerçekten ki güzel fikir hoşuma gitti açıkçası.
Hı hı. Evet. I hı. Tabii ki. Bunun için aslında birden çok servis var şu anda. Eee, bunlar aslında yine, ııı, internet bankacılığı gibi geçiyor. Yani, bir banka hesabı gibi bunlar. Eee, birisinin adı Revolut. Iıı, o Revolut'ta 2 farklı hesap açıyorsunuz yine kendiniz. Sonrasında bir de onların altına bir, ııı, ortak hesap açma fırsatımız var. Eee, diğeri de N26 diye bir banka. Eee, bunların ikisinde de aynı, ııı, fırsat var. Iıı, kendi hesabındaki parayı ayrı, ortak hesaptaki parayı ayrı tutarak, ııı, aslında öyle bir fırsat yaratabiliyorsunuz.
Evet. I hı. Doğru. Evet. Hı. Çok güzel. Tamamdır. Hı hı. Tamam, bu çok mantıklıymış gerçekten, yani, ben daha önce duymadım. Hani, dediğim gibi para konularında belki, eee, elim belki çok bonkör ya da ne bileyim, iii, cömert davranıyorum herhâlde ki, <chuckles> ııı, böyle, eee, uygulamalarla hiç daha önce karşılaşmadım tabii. Avrupa'dan önce bilmiyordum, yani. E, ama gerçekten bu, ııı, N26 olsun, Revolut olsun daha önce duymamıştım. Iıı, belki işe yarayabilir bu ortak hesap açma yöntemiyle, hani, ııı, kimse kimseye de borçlu kalmaz dediğin gibi. Eee, belki bu finansal sorun da, hani, eee, belki borç da, hani, dediğim gibi, eee, d hani, sevgiliye yapılan borç da, eee, ortadan, eee, kalkmış olur diye düşünüyorum. Evet, gerçekten güzel fikir.
Hı hı. <chuckles> I hı. Evet, kesinlikle. <chuckles> Kesinlikle, çünkü, iii, b bir yandan da çünkü bu senin bahsettiğin şeyde, iii, senin hissettiğin şeyi de yakaladım. Yani, bir, iii, sen de rahatsız oluyorsun sonuçta. Bu borç isteme birisinden, "Ya, senin bana borcun var," demek zaten arkadaşına bile, iii, zor bir şey ve aslında psikolojik yükü olan bir şey. Bunu tabii, bir de aslında duygusal bir şeyler yaşadığın partnerine, sevgiline yaptığın zaman, iii, bunun yükünü, iii, hissettiğini hissettim senin de. Eee, dolayısıyla, hani, sistemi tam olarak değiştirmek değil de bu, eee, belki az önce verdiğim tavsiyeyi eğer kullanırsanız, daha farklı bir sisteme, eee, geçiş ve ortak bütçe oluşturma noktasına geçmek ortak harcamalar için. Belki çok çok daha rahatlatır, hem senin, eee, kafanı hem de onun aslında, böyle, b borcunu ödemesine gerek kalmaz, yani, ortada olan bir para olduğu için. İii, gerçekten, iii, bu noktada belki faydasını görebilirsiniz.
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Aynen. Hımm. Aynen. Bu gerçekten güzel fikir. Hani, ben bir sevgilimle de, ııı, bu durumu paylaşayım en kısa zamanda. İşte, bu N26 olsun, eee, Revolut olsun gerçekten bu, ııı, onun söylediği yöntem işe yaramadı, bu Splitwise ama, ııı, bahsettiğin, ııı, yöntem ve tavsiye gerçekten uygulanabilir ki ilk fırsatta, ııı, sevgilimle de konuşup, ııı, denemeye başlayacağız. Çok teşekkür ederim gerçekten, hem içimi dökmüş oldum hem de verdiğin tavsiye bir altın değerindeydi. Eee, tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hı hı. <chuckles> Evet. Rica ederim, görüşmek üzere.